Mmh mh.
Heu et puis, heu, le lendemain, tu réchauffes juste à la poêle, heu, ta galette et puis tu te mets, heu, ta je sais pas, tes champignons, tes tes garnitures et puis heu, c'est fait, en fait.
Ta garniture et tout, heu Mmh mh, bah, c'est trop bien.
Et c'est c'est économique, heu, c'est pas si cher que ça, de faire des crêpes.
Mmh mh. D'accord. Eh, ben! Moi, je pensais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça ça a toujours du succès avec les enfants <chuckles> et même avec les adultes, hein?
Oui, oui et puis heu Ouais. Bah, souvent, heu, que j'ai des amis qui me disent: «Ah, bah, si tu en» d ou des personnes de l'entourage qui me disent: «Si si jamais, il t'en reste, heu, tu peux m'en m'en mettre, de côté?» hem, et et il y a en plus, heu, tu peux en faire des très grandes quantités sans que ça coûte cher, en fait. C'est c'est ça qui a qui est bien. Si tu invites, heu, des gros mangeurs chez toi, <chuckles> tu fais des crêpes, heu, ils sont calés au bout de 3-4 crêpes et puis tu es tranquille.
Mmh mh. Mmh mh. Ah, ouais, c'est ça. Mmh mh. C'est sû <chuckles> Ah, bah, ça, c'est sûr <chuckles> et en plus, heu, toi, tu mets beaucoup de garnitures, heu, tu sais, ils peuvent choisir et tout?
Oui, j'en fais des traditionnelles. J'en fais avec d'autres choses, heu, ça ça dépend, ouais.
Mmh mh. D'accord. Ah, bah, c'est cool.
Parfois, j'ai des invités qui font des mélanges bizarres mais bon, heu, chacun, heu, chacun, sa crêpe, au moins, heu <chuckles> au moins, tu mets pas pour tout le monde, la même chose.
Chacun ses goûts? <laughs> Eh! Heu et et et justement, en faisant ça, heu, enfin, je trouve que c'est super convivial mais est-ce que vous, heu, testez les crêpes de chacun? Tu sais, heu, co tu sais tu as des goûts que tu avais pas pensé et tout, heu. Tu dis: «Ah, bah, tiens, heu, je peux goûter?»